ああ、ワンちゃんね。うちはね、あの、ペットとかいないんですけど、あの、そうですね、じゃあもう花に話しかけるとかですかね。<chuckles> たち、あのへえ、おお花とか、あと、あん、まあ、お庭もあん、まあそんなに広くないけどあるんで、そこでまあ草木みたいなものを見ながら話しかけてはいないけど、ま、大きくなったなとか、あ、綺麗に咲いたなとか、そういうことで、なんか少し、うん、楽しい気分に、うん、なることもありますよね。<chuckles> うーん。
<clears throat> はい。<clears throat> <chuckles> いいですね、でも。<chuckles> うん。 うん、ふん。 うん。 うん。 うんうん。 そうね。あと私ね、結構お風呂に、湯船に浸かって、なんかその1日のつあ、なんか1日の、ま、何て言うんですかね、色んなえとか、もう楽しいこともそうなんですけど、お風呂に入るともうすごい、あの、りしあの、リセットされて、気持ちがすごく軽くなって、明日ななとかって、なんか次の日の予定とかウキウキしながら考えられるんですよね。
ええええ。 あ、はい。 あ、そうなんですね。うん、お風呂はね、ういいですよね。え、私はあんまり実はお風呂に入らないんですけど、うん、あの、そうですね、楽しい、あ、そう、私はね、食べ物ですかね、やっぱり、あの、いちにちを楽しくするっていうと、うーん、だかあん「何を食べよう」とかって、「あ、明日は何を食べるから楽しくなるぞ」とかいうことはあるかもしれないですね。<chuckles>
うーん。 あ、そうすね。 ああ。 うん。うん。 うん、ふん。 確かに確かにあります。なんかあの、金曜日に、週末にいつもあの、デリを買ってきて、作るんじゃなくて、金曜日は必ずてきて、ワインと一緒にデリを楽しんで、ゆっくりのんびりと夕飯をすするんですよ。うその時にやっぱり、あ、金曜日いな楽しい気持ちにもなるし、食べ物ってなんか、ほんとに <clears throat> いつも自分じゃ作らない物とかを買ってきたりするので、かあ、こう「ちょっとこのパテが美味しい」とか、「何が美味しい」っていうんだけで、食べてるだけで幸せな気分になりますよね。うーん。
ええええ。 はい。ええええ。 うん。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 うんうん。 そうですよね、やっぱりね。食べ物とか、あと飲み物私はあの、ま、そんなに強くないんですけど、お酒を、あのお酒とあの、ワインが好きなので、ワインとか飲むんですけど、うん、なんかあの、ワインこの今日はこのワインを飲むから、このアペタイザーにしようとか、そういうのは、うん、なんかちょっと楽しくなりますよね、考えてると。
うん。 うん、ふん。 うーん。 うん、ふんふん。 そうですよね。分かります。
ね、うん。ね。ううだと食べるのも楽しいし、からまあ、楽しくするってね、ま、色んな要素があるけれども、うん、工夫ってやっぱり食べ物と、あとはまあ自分の、ん、楽しいすあ、楽しくない時に楽しくする工夫ってありますか？<chuckles>
うん。 <clears throat> うううん。<clears throat> ふん。 <clears throat> うん。 け楽しくする工夫はあの、1回すごく落ち込んで
そう、うんうん。

あ、はい。
こんにちは、お願いします。
はい。はい、お願いします。えっと、毎日を楽しくする工夫は何かありますか？
はい、えっと、私はですね、いつも、あのわなかった日でも、「今日も一日楽しかった」ってゆってから、寝るようにしてます。
あ、そうなんですね、いいですね。<chuckles> はい。えで、いえええええ。
なんか、あの、歌手でリサはい。あの、リサさんって人がいて、その人が、いつもそうやって、なんか、ことで、自分がほんとにちょっとでも楽しい気分になって、一日を終えることができるって言ってたんで、真似してます。<chuckles>
はい。 ええええ。あ、それはいいですね。いや、私はやったことないですけど、楽し、する工夫は、そうですね、あのあの、毎日、あの、スケジュールってゆうのは、まあ、多少はあるんですけども、あの、それで楽しいところをちょっと見つけて「あ、ここに行ったら楽しいぞ」とか、あ、今日は今日、こんな集まりがあるあるから楽しいくなるなってゆう、そうゆうかたちで、楽しく、ま、しようと工夫はしてますけど。うーん。そうですね。あと、あの、えっと、私ジムに行ってるんですけれども、あの、ずジムに行くってそんなに、あの、全て楽しいわけじゃなくて、楽しいクラスもあるんですけれども、あの、なんか自分のために行かなくちゃいけないって思って行く時もあるんですね。うん。でもあの、行ったらきっと、あの、こんないいことがあるぞって、こう、言い聞かせて行くようにしてますね。はい。
<chuckles> うんうん。 はい。 うん。 うーん。 うん。 うん。 ああ、いいですね。 はあ。 うんうん。 うんうん。 うんうん。ええ、いいですね。
そう、まあ、なかなかね、あの、結果が伴うかどうか分からないけど、でも、ま、それも、少し楽しくする工夫かなとか。うん。あとは、そね、なんですか？
<laughs> うん。うん。そうですよね、うん。そうですね、あたしはね、ストレスがあ、ワンちゃんがいるので、そのワンちゃんに、やっぱ、あの、話しかけたりとか、なんかちょっと一緒に遊んだりすると、ま、すごく穏やかになるってゆうか、楽しい気分になるのでやよく、ワンちゃんと遊びますね。
ええ。え、はい。